И если он ставил цель, вряд ли он, э, хотел. Я хочу оставить, э, в па у потомках, э, какую-то там нет, может быть может быть такое, я согласен, но мог бы и поставить цель, что мы же не знаем, чё он хотел Да, да, да, да. Но, опять же, учитывая, что это вс полностью фантастическая история придуманная, почему бы нам и не поэкспериментировать и не подумать, что бы он хотел? И я подозреваю, ну, вряд ли за, э, 5 веков что-то изменилось сильно, что он всё-таки хотел вкусно есть, э, сыто, э, там, х хорошо спать и, в принципе, быть счастливым. Вот, судя по тому, что везде, отовсюду бортовали, и его картины не принимали, наверно, он был не очень счастливым человеком, м, я так предположу.
Ну, да, может быть, мы на самом деле не знаем, <chuckles> что у него было голове в этот момент. Да-да-да. Ну, да, с другой стороны, может быть, как он был именно не очень счастливым, но при этом у него там были какие-то другие цели, которые, может быть, нам отсюда кажутся такими, неочевидными.
Вполне возможно. Но, опять же, мы щас исходим из того, из чего что вот мы видим, да, в что мы видим на картине, вот которую нам показали, и от своём собственном представлении, потому что представлять-то можно всё что угодно. Может быть, его цель была вообще там, не знаю, э, там каждое утро встречать закат, от этого он был абсолютно счастлив. Возможно, но тем не менее. Предполагаю, что, э, у него была цель, э, как-то состояться, И, видимо, у него это не получилось. И от этого супер горько, особенно осознавая, что его, э, картины на самом деле, ну, супер к отличные, действительно значим И если да, если если те повезло когда-нибудь, э, посмотреть в реальности на картины Ван Гога, то от них оторваться невозможно. Ты стоишь на них, смотришь, и ты в них просто погружаешься. Э, просто созерцание в течение к там, не знаю, н долгих минут. Они невероятные, они просто невероятные. Вот, и когда ты понимаешь, что человек ничего не добился, ну, мы я так предполагаю, да, из того, что он хотел- это очень
Конечно, конечно. Мгм. Мгм. Очень значимо, конечно. Они сыграли очень большую роль. Мгм. Конечно, да, они очень изумительны. Мгм. <chuckles> Ну, тут вот сложно сказать, насколько можно так формулировать, что действительно ниче не добился. Может быть, он не увидел того, чего добился? Может быть, вот э как-то звучит более правильно, что ли, и точно?
Ну, я с я я с точки зрения его говорю, да, потому что когда ты кх потому что когда ты умираешь, тебе уже не так важно, э, что там дальше, потому что ты н этого не узнаешь всё равно. Вот. Поэтому нужна реакция. Мы же мы же все с мы мы же все социальные люди, мы же жи живем в обществе, и нам важна реакция других людей. Потому что мы таким образом определяем себя как личности через, а, реакцию других людей. Вот. И в этой ситуации, конечно же, а, для меня это была очень-очень сильная история, потому что режиссёр, который снял этот, э, сериал, он показал, что вот, я сделал Ван Гогу такой подарок, и показал, что ты на самом деле мужик, очень крутой, очень и известный. И его этот э, да вот эти з гла
А, мгм. Мгм, ну, да-да. <chuckles> Мгм. Мгм. То есть Мгм, что что в этом фильме его ему п он смог добиться того, чего не смог добиться в жизни. Так получается? Мгм.
Да, да, да, и это прекрасно. Это вот катарсис, который режиссер добился, ир и актеры, и вообще все большие молодцы. Это было очень здорово.

Да. А, порефлексировать на тему: что бы я делал на на месте этого героя? Оп опять же, если прям от произведение хорошее, то тебя ты сам можешь подставить себя на место этого героя. Ну, потому что ты, а, тот там опять же, вот ты читаешь какой-то роман, и там человек борется с несправедливостью. Такой: "Классная идея!" Это же хорошо? Ну. Бы э, дела делать добро, а не а не добро не делать. Да, да. Поэтому тебе легко себя сопоставить. Такой: "Да, я бы тоже делал бы добро! Вот как бы я это делал?" И ты такой: "Ну, окей, то есть я бы сделал, наверно, так же, или я бы здесь вот как-то по-другому сделал". А потом оказывается, что герой всё сделал неправильно, ты: <tsk> "Эх, я же так и думал". Или он сделал так, как ты не предполагал, и стало лучше. И ты: "О! А у него-то, наверное, в голове-то мозгов-то побольше, чем у меня. Он вон догадался, до того до чего я даже в мне даже в голову такое не пришло". Всё это говорит о том, что, а, мы, а, дот ну, то есть нам нужно вот это вот ощущение какого какого-то, эм <smacks lips> нереальности происходящего, какой-то сказки. Для того, чтобы просто морально отдохнуть от повседневности, которая никуда не денется, которая будет с тобой всю твою жизнь. Вот. С с и как бы <inhales> невозможно всё время жить и не отдыхать. <chuckles> Иначе это будет не жизнь, это будет какое-то выживание. <laughs>
Конечно, логично же. Против делать всё хорошее против всего плохого, да, ага. <laughs> Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Конечно, о м конечно, в этот в какой-то момент мозг, наверно, скажет: "Всё, я так больше не могу, прекрати, пожалуйста". Ну да, да, да. То есть такая вот прям, а, как это? Какой-то отпуск, наверно, да, там, в какой-то степени для сознания и для мозга, чтобы немножко от это оторваться от того, что происходит здесь, к тому, что, в общем-то, может происходить там. А есть ли какие-то, может быть, а, конкретные, персонажи, которые тебя в этом случае бы, э, вдохновляли? Или вообще, как происходит вот, что ты привязываешься именно к конкретным героям, а какие-то конкретные герои тя не вдохновляют?